Chào bạn, thì dạo thời gian gần đây á thì mình đã thấy nhiều cái câu chuyện của các cái bạn trẻ á, là các bạn thường chia sẻ là cái việc mà cân bằng giữa cái việc học hành của mình và cả cái việc là, à, cái cuộc sống cá nhân, kiểu như là, giải trí hay là bạn bè thì nó đang bị mất cân bằng á, thì không biết là trong cái, ưm, quá trình mà bạn học tập á thì bạn đã cân bằng giữa cái cuộc sống cá nhân của mình cũng như là cái việc học tập như thế nào? Bạn có thể chia sẻ giúp mình được hông?
Ừm. Ờ, mình phải công nhận ấy là giới trẻ hiện nay, như bạn nói đấy, thì, ờ, đôi khi người ta không biết, ơ, cân bằng và dường như là mất cân bằng luôn. Ờ, có vẻ là mình cũng đã từng gặp cái trường hợp đấy, và dần dần khi mà ai cũng gặp cái trường hợp đấy rồi thì cũng sẽ rút ra cho mình cái kinh nghiệm để mình có thể sắp xếp được thời gian tốt hơn.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Vậy thì bạn không biết là bạn có cái câu chuyện nào mà cụ thể mà, ừm, chính cá nhân mình đã từng trải nghiệm mà đã mắc phải, kiểu như là, có một cái việc gì đó mà nó khiến cho bạn là, kiểu như là, ờ, suýt mất đi cả một cái tuần mà vui vẻ vì một cái việc bất ngờ hay gì hông, do cái việc mà mình chưa có thể cân bằng được ấy?
Ừm. Ừm. Cái đợt đấy là mình, ờ, thi ôn thi ấy. Đấy, xong rồi, ờ, dường như là mình ôn thi thì, ờ, nó mỗi ngày đều thi 1 môn ấy, cho nên là nguyên cả tuần đấy dường như là 1 tuần hoặc là 2 tuần liền gì đó là mình không đi ra ngoài luôn. Mình chỉ có ờ, chỉ có ngồi ở trong phòng và học, học, học, học miết, xong rồi, kiểu, xong rồi nhá bị stress luôn.
Ừm. Ừm. À. <laughs> À, vậy là dẫn đến stress, kiểu như là, cả tuần mình đều phải gắn liền với cái việc, ờ, học nên là, ờ, không có thời gian giải trí hay là gặp bạn bè nên là dẫn đến cái việc stress, đúng hông bạn?
Ờ. Ơ, chuẩn luôn. Mà cũng không biết là giải trí kiểu gì ấy, à, muốn giải trí nhưng mà không có thời gian. Thực sự là như thế.
Ừm. À ha. Đúng rồi, đúng rồi, phải tập trung để mà ôn tập để mà thi cho có kết quả tốt mà. Vậy thì, ờ, trong cái trường hợp đó đó, có nghĩa là cái trong cái trường hợp là bạn bắt buộc là phải dành cái thời gian của mình cả tuần lễ hoặc là thậm chí là 2 tuần lễ để mà, ờ, lo lắng cho cái việc mà chuẩn bị thi, thì, ờ, có cái chuyện khi mà ờ, có cái chuyện gì đó nó bất ngờ xảy ra như vậy thì, ờ, bạn thường sẽ xử lý như thế nào để mà cho bản thân mình không bị quá tải trong cái trường hợp đó?
Ừm. Ừm. Ờ, khi mà mình, ờ, rơi vào cái tình trạng như thế, thì cái đợt mà tầm năm nhất, năm hai thì mình hay bị như thế. Ấy, xong rồi là, kiểu, có kh có khi ấy là, ờ, ngày ví dụ như ngày mai thi, đúng không? Thì tối ngày hôm đấy là mình nói chung ôn cả tối luôn, mình không có thời gian để nghỉ ngơi luôn, đấy. Ôi, giời ơi! Xong rồi sau này nhá, sau này đến khi mà mình đã rút được một vài kinh nghiệm rồi thì mình, ờ, có vẻ là mình sẽ chia thời gian ra và mình, ờ, kiểu, mình học trước ấy, và ờ, đúng rồi. Ngoài ra thì mình cũng áp dụng cái cách mà, kiểu, học hiểu, cho nên là đến khi thi thì mình không cần phải ôn quá nhiều. Ờ, ừm, ừm, ừm, đúng rồi. Ngoài ra thì mình vẫn có thời gian để mà giải trí như kiểu xem phim này, nghe nhạc chẳng hạn. Đấy.
Ừm. À, đúng rồi. Ừm. À! À. Ừm, học trước. Ừm. À! Ừm. Ừm. Vậy vậy là trong cái trường hợp của bạn á, là bạn sẽ chia sẻ bằng cái cách là, ờ, bạn thay đổi cái cách mình học nè, cũng như là bạn sẽ sắp xếp lại cái thời gian sao cho nó hợp lý, có đúng hông? Ờ, vậy, ờ, vậy nếu như nếu như như mà trong cái trường hợp như bạn chia sẻ là, ừm, trong 1-2 năm đầu của sinh viên á, vậy thì, ờ, bạn có những cái mẹo hay là những cái cách cụ thể nào mà có thể là giúp cho một cái sinh viên mà họ đã vừa đi làm, có nghĩa là có những cái sinh viên thì chắc chắn cái câu chuyện để mà đi làm thêm để mà, ờ, hỗ trợ cho việc kinh tế mà khi mình đi học thì nó là một cái cách, ừ, cũng khá là phổ biến, đúng hông? Thì bạn có cái cách nào, cái mẹo nào để mà, ờ, chia sẻ cho những cái bạn sinh viên đang có cái, ờ, ờ, mong muốn là đi làm thêm kiếm thêm á, để có thể là vừa cân bằng vẫn cân bằng được cái việc học của cá nhân mình, vẫn đảm bảo được cái việc học nó ổn định và vẫn có thể là có cái thời gian để mà đi làm thêm để mà kiếm thêm được cái thu nhập hông?
Đúng rồi, đúng, ý mình là như thế. Ừm, đúng rồi. À, mình hiểu. Ý bạn là, kiểu như là, ờ, một vài bạn, à, sinh viên bây giờ ấy, thì có đi làm thêm và đến khi mà, à, gặp cái tình trạng, kiểu, thi nhiều đến như thế thì không có thời gian, đúng không? Ờ, mình cũng đã từng như thế và mình cũng biết, ờ, sắp xếp thời gian như thế nào. Ví dụ nhá, mình nên chọn cái chỗ làm nào ấy mà nó thoải mái thời gian một tí. Rồi ờ, đúng rồi, và khi mà mình, ờ ví dụ ngày mai mình thi chẳng hạn, thì, ờ, có thể là các bạn ấy á xin được, ờ, ờ, kiểu như là, quản lý ấy, xin được quản lý nghỉ đi được thì càng tốt. Mà không thì, ờ, xin là, ờ, trong lúc làm nếu mà rảnh thì lôi sách vở ra học, ôn các thứ chẳng hạn. Đấy. Ờ.
Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. À. Ừm. À. Ừm. Ừm. Ừm. À, có có nghĩa là vẫn vẫn tận dụng cái thời gian này khi mà thời gian mà trong cái công việc của mình, nhưng mà nếu như mà rảnh rỗi thì mình vẫn có thể là, à, học một chút nào đó, đúng hông? Cái cách này cũng nó ờ, cái cách này nó cũng khá là hiệu quả, nó cũng khá là hay đấy chứ. Vậy thì, ờ, nếu như bạn nói như vậy thì chắc bạn cũng đã có một vài cái kinh nghiệm cũng như là những cái chiêu hay là những cái mẹo của mình khi mà mình cần phải tập trung nhanh, đúng hông? Và nếu có thì bạn có thể là chia sẻ với mình được hông?
Ừm, chuẩn luôn, chuẩn luôn. Ừm. <laughs> Ừ, đúng rồi. Ví dụ như là, như mình nói đấy, khi thì đi làm ấy, ừm, ví dụ như mình rảnh thì mình, ờ, lôi ra để học. Nhưng mà lúc đấy thì mình nghĩ là nên là học hiểu, kiểu như là, mình, ờ, đọc, ờ, sơ qua những cái ý chính thôi và áp dụng, ờ, áp dụng vào những cái bài nào mà nó nó thực hành một tí. Chứ còn lúc đấy thì, ờ, ờ, môi trường bên ngoài các thứ nó ảnh hưởng thì không thể nào mà học thuộc được. Đấy, ờ, đấy, cho nên là, ờ, ví dụ như các bạn, ờ, có thời gian rảnh ở nhà thì các bạn có thể học thuộc các thứ thì không sao, chứ còn những cái trường hợp như thế thì mình nghĩ là nên học, ừm, như như mình đã nói đấy, là học hiểu thì nó sẽ hiệu quả hơn.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi, rõ ràng như vậy. Ừm, ừm hứm. Ừm. Có nghĩa là mình bản thân mình phải chọn cái cách mà nó tối ưu nhất trong cái khoảng thời gian khi mà mình đi làm, nhưng mà mình vẫn, a, tận dụng để học, có đúng hông bạn? Ờ, vậy thì thì không biết á là trong cái quá trình mà bạn đi học như vậy á, thì có cái trường hợp nào ví dụ như là cái lịch của bạn học vào trong ngày hôm đó, hay là trong tuần hôm đó, thì, ờ, lại có những cái người bạn hoặc là những cái người thân mình vẫn thường, kiểu như là, ờ, ừm, gọi điện liên lạc để mà giao tiếp, hỏi thăm hay là, kiểu như là, mời rủ mình đi chơi chẳng hạn? Thì trong cái trường hợp đó thì thường là bạn sẽ, kiểu như là, bạn sẽ đặt ra cái ranh giới khi mà giao tiếp với người những người thân cũng như là bạn bè của mình như thế nào? Ví dụ như là, ờ, có một cái thời gian nào nhất định chẳng hạn hông? Để mà mình sẽ tập trung vào việc học và, à, sau cái khoảng thời gian đó hoặc là trước khoảng thời gian đó thì mình mới nhận những cái cuộc gọi từ người khác?
Đúng, đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ờm. Ừm, đương nhiên là sẽ có. Ví dụ như là trong thời gian học, ơ, buổi chiều chẳng hạn mà mình đi học ấy, thì, ờ, bố mẹ có gọi mình chẳng hạn, thì mình, ờ, chắc là mình sẽ xin cô ra ngoài và nói là, ờ, "Con đang bận học rồi, có gì về con sẽ liên lạc lại sau." Ờ, hoặc nếu mà có bạn bè này, người thân mà rủ mình đi chơi uống nước chẳng hạn, đi cà phê thì, ờ, chắc là mình sẽ hẹn vào cuối tuần. Tại vì trong tuần là mình đã tập trung thời gian vào để đi học rồi. Đấy. Ờ.
Ừm. À. Ừm. Ừm. À! Ừm. Vậy thì, ờ, cũng cũng cũng bạn cũng sẽ chia ra những cái, ơ, trăm tùy theo cái trường hợp, thì sẽ có những cái cách xử lý khác nhau nhưng mà chưa, kiểu như là, không phải là cái cố định một cái cách nào, đúng hông bạn? Ừm.
Đúng rồi. Chứ còn, ờ, mình nghĩ là nên tập trung vào mình làm cái việc gì thì mình nên tập trung vào cái công việc đấy thì nó sẽ hiệu quả hơn. Chứ đừng có, ờ, mình đang học mà tâm hồn mình cứ nghĩ là, ờ, "Đi cà phê xong rồi mặc quần áo gì? Trang điểm như thế nào?" Thì n như thế là không được.
Ừm. Ừm. À, à! Nó sẽ ảnh hưởng, đúng hông? Ừm. Ờ, vậy thì, ờm, ờm, đối với bạn á nha, thì không biết là cái việc mà cái sức khỏe tinh thần của mình á, cái việc mình nghỉ ngơi á, thì không biết là nó có quan trọng giữa cái việc mà để mà cân bằng giữa cái việc học cũng như là, à, cái cuộc sống cá nhân của mình hông? Tại vì cũng đã có nhiều cái trường hợp á, là có nhiều bạn họ không có quá để tâm đến cái việc nghỉ ngơi hay là chăm sóc cái sức khỏe tinh thần của cá nhân mình. Nên là khi mà học quá nhiều thì cái điều đó ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến cái, gọi là, cái tâm lý, và nhiều bạn, à, trẻ thì cũng đã bị dẫn đến cái trường hợp là bị stress nè, hay là thậm chí là có những cái câu chuyện nó không hay về cái việc mà học quá mức đó. Thì nếu như là bạn thì bạn nghĩ sao về cái vấn đề đó?
Đúng rồi! Ừm! Ừm. Ồ. Ừm. Ừm, ừm. Đương nhiên là mình nghĩ là theo hướng tích cực trước nhá, thì, ờ, ờ, hãy là mình dành thời gian ra để mình, à, giải trí, nghỉ ngơi. Ví dụ như làm những cái công việc hoặc là những cái giải trí nào mà mình yêu thích, ví dụ xem phim, nghe nhạc, đi uống nước với bạn bè, gặp gỡ bạn bè, như thế thì làm cho mình thoải mái hơn. Và ví dụ như mình có cái áp lực nào đó mình chia sẻ cho người khác, thì mình sẽ cảm giác ừ, cảm giác sẽ, à, thoải mái hơn chứ không bị bí bách ở trong người, đấy. Ờ, đúng rồi, chứ còn nếu mà suy theo một hướng tiêu cực như các bạn ấy, bạn ấy, ơ, không biết cách giải trí như thế nào cho nó đúng này, và bạn c bạn ấy nghĩ là, ờ, giải trí có gì đâu, à, mình mình nên có nhiều bạn trẻ nhá bây giờ có cái suy nghĩ là, ờ, bây giờ, ờ, mình cứ đang còn trẻ thì mình cứ làm hết sức đi, cứ làm, cứ làm đi, ờ, rồi sau này thoải mái sau. Nhưng mà cái này mình mình không không có, ưm
Ừm. Ưm, ừm. Ừm. Ừm, cũng đúng. Ừm. Nó sẽ dễ dàng hơn, đúng hông? Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Vậy á hả? Ừm, ừm. Khuyến khích, đúng hông? Ừm, ừm, ừm, ừm.
Không có ủng hộ, không có khuyến khích. Ờ, tại vì mình phải, ờ, chia thời gian ra để mình còn nghỉ ngơi và còn giải trí, đan xen lẫn nhau chứ, bây giờ áp lực quá, ừm, kiểu, ý mình ừm.
Ừm. Đúng rồi. Rõ ràng thì cái cuộc sống thì, ờ, công việc hay là cả công việc hay là học hành này thì đều như vậy cả, có nghĩa là mình cố gắng thì nó vẫn là một cái điều tốt, đúng hông? Nhưng mà bản thân mình cũng phải dành cái thời gian để cho bản thân mình có thời gian để mà giải trí cũng như là reset lại cái tinh thần mình, thì cái ngày hôm sau học tập hay là làm việc thì nó sẽ tốt hơn, đúng hông bạn? Vậy thì, ừm, trong cái trường hợp của bạn ấy nha, thì không biết là có khi nào bạn sẽ dùng một cái phương pháp nào đó nhất định cụ thể hông? Ví dụ như là bạn sẽ lập ra một cái danh sách các việc mà bạn c cần phải làm trong ngày vào từng cái thời điểm? Hay là bạn có đã từng là thẳng thắn từ chối những cái lời mời mà bạn cảm thấy là nó không có phù hợp với, ơ, cái cái, ơ, mục đích của mình, khi mà ví dụ như là bạn đang bận học mà họ lại mời bạn đi chơi chẳng hạn?
Ờ, đúng rồi. Chuẩn luôn. Ừm. Ừm. Ừm, mình có nha. Ý là ví dụ như là 1 tuần của mình đi, thì mình sẽ lên một cái kế hoạch, hôm nay là mình học những cái gì, học buổi nào, ờ, và mình sẽ dành thời gian đấy ra để đương nhiên là mình phải học rồi. Còn ngoài cái thời gian đấy ra thì mình, à, sẽ, à, dành thời gian để giải trí, hoặc là mình ôn tập ở nhà chẳng hạn, đấy, đương nhiên là mình sẽ cân bằng. Ấy, vì đấy, còn những ngày mà đấy là những ngày trong tuần nhá, còn, ừm, ví dụ như ngày cuối tuần chẳng hạn, thì mình nghĩ là mình sẽ, ơ, ờ, ưu tiên mình đi ra ngoài, như là hóng gió này, uống cà phê này, xong rồi tụ họp bạn bè cuối tuần này. Đấy.
Ừm. À. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm. À. Ừm. Ừm. À. À. Ừm, vậy là cái khoảng thời gian trong tuần của bạn nó sẽ được chia một cái cách nó cũng khá là l linh hoạt theo cái lịch trình của mình, có đúng hông? Ừm, vậy thì, ờ, bạn có thể cho mình hỏi là, ờ, khi á, mà bạn dành cái thời gian để mà giải trí nè, cũng như là giúp cho cái cuộc sống của mình nó trở nên nó thoải mái để mà nó cân bằng lại với cái việc học của mình á, thì, ờ, khi mà bạn chọn giải trí, thì như bạn đã chia sẻ là bạn có đi uống cà phê hay là, à, bạn có tụ tập với bạn bè, thì không biết là ngoài những cái việc đó thì bạn có, à, dùng thêm những cái phương pháp nào khác hông? Ví dụ như là tập luyện yoga hay là tập luyện một môn thể thao, hay thậm chí là chơi game chẳng hạn, có cái cách nào khác hông?
Đúng, đúng, đúng. Ừm. Ờ. Cũng có chứ. Ngoài ra là mình cũng có chơi thể thao này, mình đi, à, đánh cầu lông này, đi đánh, ơm, bóng chuyền này, thì, ờ, giúp cho cơ thể nó à, ví dụ như đương nhiên là khi mà mình tập thể dục thì nó mang lại cho mình, à, nhiều cái thể chất này, tinh thần này, nó mang lại rất nhiều lợi ích đúng rồi. Đấy, không chỉ là mình chỉ ngồi uống nước hay là mình chỉ, ờ, ờ, kiểu, đi chơi ở bên ngoài không, mình cũng phải vận động cơ thể nữa thì nó sẽ sẽ cân bằng hơn.
Ừm. Ừm. À. Ừm. Sức khỏe tốt. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Vậy thì, ờ, ờm, không biết nha, là trong những cái năm đầu cái khoảng năm đầu thì, ờ, chắc chắc cái câu chuyện của sinh viên vào những cái năm đầu tiên thì cái lịch trình học thì nó sẽ khá là nhiều. Và cái việc mà các bạn sinh viên sắp xếp cái lịch học cũng như là cái lịch sinh hoạt sao cho nó phù hợp, thì nó cũng sẽ là một cái gì đó khó khăn với những cái bạn sinh viên á. Thì không biết á, là với 1-2 cái năm đầu của bạn, mà như bạn đã chia sẻ thì bạn cũng gặp phải những cái khó khăn nhất định á, thì, ờ, có khi nào mà bạn cảm thấy là mệt mỏi giữa cái việc mà học quá nhiều? Hay là cái lịch học của mình nó nó quá bận rộn và nó ảnh hưởng đến cả cái cuộc sống cá nhân của mình hông?
Ừm. Ừm. Ừm. Nhắc lại thì mình mình mình nhớ cái là đợt năm nhất ấy, thì mình lên mình đi học xa nhà mà, cho nên là cái việc mà làm quen người mới đối với mình có vẻ nó hơi khó. Và, ờ, mình ở miền Trung và các mình đi học ở miền Bắc, cho nên văn hóa đôi khi nhiều cái nó khác nhau. Đấy. Đúng, cho nên là mình có mình mình, ờ, lúc đầu thì mình hơi khó để mà kết bạn với các bạn. Cho nên là 1 năm đầu và năm 2 ấy, thì có vẻ là mình x ừm, thu mình lại, xong rồi, ờ, không có nhiều bạn bè. Thế là cứ lên trường học xong rồi về, học xong rồi về, cũng chả biết đi giải trí với ai. Và đi một mình thì đâu ph gọi là, giải trí đâu, đúng không? Ấy, thế.
Ừm. À. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, có sự khác biệt. Ừm. Ừm. À. À. <laughs> Đúng rồi, đúng rồi. Vậy thì thực thực sự là cái khoảng thời gian đó cũng rất là khó khăn ha. Vậy thì không biết là, ừm, bạn vượt qua cái khoảng thời gian đó như thế nào và bạn mất bao lâu để mà vượt qua được cái khoảng thời gian khó khăn đó?
Ừm. Đấy, khi mà mình nhận ra là khi mà mình lớn hơn một tí, mình nhận ra là, ờ, mình không chỉ là, ờ, ngồi học không, mà mình cũng phải nên xây dựng cái mối quan hệ để người ta có thể giúp mình không chỉ về mặt, à, à, tinh thần này. Đấy, người ta đương nhiên là bạn bè, đúng không? Thì mỗi lần mà mình muốn đi chơi ở đâu đó thì, ờ, "A lô" và, kiểu, "Tao muốn đi chơi, mày đi chơi với tao không?" như thế thì nó sẽ vui hơn. Đấy. Ờ.
Ừm. Ừm. Hửm? Ừm. À, à, có nghĩa là sẽ tạo ra những cái mối quan hệ để mà từ đó sẽ có những cái cái cái, gọi là, những cái cách giải trí nó mới hơn, nó khác hơn, đúng hông? Ừm, ừm, ừm.
Ờ, ơ, đúng rồi, đúng. Nó sẽ vui hơn này, và nó mang lại cho mình nhiều cái lợi ích khác nữa chứ không chỉ là giải trí không.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Vậy thì, ừm, nếu như nha, thì qua cái kinh nghiệm mà bản thân của mình đã có đó. Thì nếu như mà bây giờ có một bạn sinh viên đến và xin cái lời khuyên đi. Thì bạn sẽ khuyên như thế nào để mà cho bạn đó có thể là dễ dàng để mà áp dụng nhằm cái mục đích có thể giúp cho bản thân có thể là cân bằng giữa việc học và cái cuộc sống cá nhân?
Ừm. Ừm. Ừm. Bây giờ là mình chỉ có một lời khuyên thôi, là, à, nên hợp đan xen giữa việc giải trí chứ đừng mỗi học không, hoặc là mỗi giải trí không. Đấy.
Ừm. Ừm. À. Ừm, nói chung là phải cân bằng, có đúng hông? <laughs> Ừm, ừm, đó. OK, rất là cảm ơn cái câu chuyện của bạn nha. Thì qua cái câu chuyện của bạn thì mình cũng đã thấy thêm nhiều cái góc nhìn cũng như là nhiều cái cách để mà có thể là cân bằng giữa việc học và cái cuộc sống cá nhân của mình rồi.
Đúng, nên biết cân bằng. <laughs> Ừm. Cảm ơn bạn đã lắng nghe mình chia sẻ ngày hôm nay nhá. Tạm biệt bạn.
Ờ, OK, cám ơn và chào tạm biệt bạn.